Eh Qual é a história por trás do seu hobby favorito?
Então, o o o meu hobby, eu acho que não é f tão favorito não, né, eu eu faço diariamente academia, né, eu vou à academia diariamente. Eu até acho que é eu até gosto, mas eu diria que o futebol é o meu hobby favorito. Mas acho, eh, o futebol <chuckles> Exatamente, futebol, né, desde o colégio, né, desde pequeno jogando bola. Eu go hoje em dia, eu gosto muito de assistir, né, jogos, apesar de eu não estar morando no Brasil, eu assisto aqui jogos do do Flamengo, que é o meu time de coração.
Hã. Hã. É mesmo? Hã, brasileiro nato. <laughs> Hã. Ah, carioca. <laughs> Hã.
<laughs> Exatamente. Aí a gente tem aqui um um horário diferente, né, um fuso horário diferente. Até uns dias atrás, estava 5 horas de diferença do do Brasil. E aí estava tendo jogo às 2h30, mas eu não estava assistin <chuckles> Então, só quando é jogo muito importante, né, por exemplo, eh, e eu considero, e todo mundo que gosta de futebol, o campeonato, a Copa Libertadores, o campeonato mais importante, assim, pra um time de futebol do Brasil. Então, como tá tendo jogos eliminatórios nesse campeonato, eu acabo assistindo. Então, por exemplo, amanhã vai ter, mas aí eu durmo, eu boto o celular pra despertar e assisto e depois eu vou eu volto a dormir, entendeu? Mas, eh duas e meia da manhã, mas é só às vezes, não é sempre, é s são só em jogos importantes.
Aham. Aham. Hã. E você acordava 2h30? Hã. É. Aham. Hã. Hã. 2h. <chuckles> Hã. Aham, mas aí você dorme bem cedo.
Isso, aí eu acabo dormindo cedo, mas às vezes eu consigo assistir jogo também 21:00, porque quando começa 4:00 no Brasil, por exemplo, é muito comum jogo aos domingos 4:00, então aqui é 21:00. Aí é um horário bom, né, pra assistir. Mas assim.
Aham. Aham. Aham. E por que você acha que o brasileiro gosta tanto assim do futebol, né, será que é porque na infância você é muito influenciado pelo futebol?
Sim. Olha, pode ser, né, eu acho que quando a gente acaba tendo muito contato com alguma coisa, a gente acaba tendo influência. Então, por exemplo, no Brasil é muito comum a gente, no colégio, ter a matéria de educação física e dentro dessa matéria você ou você jogar, é-é que é engraçado, né, as aulas eram mais o jogo do que estudo da de educação física, o jogo do esporte em si. Então, aula de educação física, geralmente a gente ou jogava futebol ou jogava vôlei, às vezes basquete, então eram sempre esses esportes, né, mas eu acho, a maioria, assim, dos países, eu acho que a que eles têm também o futebol como como esporte principal, né, eu acho que a maioria dos países, assim, óbvio que vão vão existir países específicos que têm um esporte diferente, mas eu acho que o futebol é um esporte bem, eh, disseminado, assim, ao a ao redor do mundo, mas talvez seja essa questão de ter muito contato com com o futebol e, particu particularmente, eu acho que é um um esporte muito legal, tem toda uma são várias vários ingredientes, assim, que transformam o futebol em algo bem emocionante, tem a questão da socialização, né, que você quando é mais novo, na verdade até adulto, sim, você tem uma questão que.
Ah. Aham. Volei. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham.
Você tem uma facilidade para criar novos contatos, novas amizades por meio do futebol. Então acho que esse é um ponto também interessante. Mas de qualquer forma, eu acho que o o futebol é meu hobby favorito, mas eu tenho uma história boa com relação à academia, e musculação.
Uhum. Ah então conta aí. <laughs>
Que foi como e por que que eu eu entrei no na academia, né.
Ah, por quê? Porque foi?
Eu eu já eu já vou à academia há alguns anos
Ah.
eu acho que 17 anos se eu não estou enganado, que eu frequento na academia. Mas assim não são 17 anos direto, né. Houve momentos assim que eu precisei parar, momentos para estudar, teve momento que eu, por exemplo fiz uma cirurgia no joelho por conta do futebol. Então, teve momentos assim que eu.
Aham. Uhum. Hum. Aquelas peladas de fim de semana <chuckles> todo mundo tem, o menisco o colateral. É, <chuckles> eu acho
Exatamente, exatamente. Exatamente, ligamento cruzado, né, ligamento cruzado anterior. Que que é muito chato, olha. É muito chato. Eu jogava eu sempre joguei muito futebol, né, e por muitos anos eu nunca me machuquei, só machucado normal, de cair, pancada normal. Agora a lesão mesmo foi essa, e essa lesão acho que eu tive em 2014, e é bem chato, né, por conta da recuperação da recuperação e porque, às vezes, você acaba tendo isso novamente, né, mesmo operando, muitos jogadores acabam parando de jogar bola por causa disso. E, eh, eu eu sou amador, mas, assim, eu consegui voltar, demorei muito a fazer essa cirurgia, fiquei muitos anos sem jogar bola, mas depois que eu fiz, agora eu eu consigo eu jogo, assim. Eu vejo, tem muita questão relacionada à mente, né. Porque depois que você tem uma cirurgia, você vê que é possível de você se machucar da forma como foi, a mente acaba colocando ali na sua cabeça que, olha, isso pode acontecer de novo pode acontecer de novo. Então é muito mais um jogo psicológico que você acaba tendo depois da lesão, né.
É, cruzado anterior, cruzado posterior, lateral. <clears throat> Ah. Uhum. É. Deixa. Aham. Isso, por causa disso. Aham. Aham. Uhum. Aham. É verdade. A lesão realmente é é ruim, né, acaba com a a vida profissional até de jogadores muito famosos, né.
Mas assim. Sim. É verdade, infelizmente, infelizmente. Mas, então, por alguns momentos eu precisei parar, né, de de de jo de <clicks tongue> de ir à academia, porque eu tive tem outras coisas, assim, na vida que acontece, mas eu estou há muitos anos. Então, assim, o que que me fez ir à academia? Ah. Eu acho que era 2009.
Uhum. Aham. Ir para academia. Uhum. Hã.
ou 2008, 2009- dois mil e nove, e eu estava na casa de um amigo meu, né, aí eu estava jogando pingue-pongue com ele e assim, sem camisa, né, no Brasil, calor, tudo mais, jogando pingue-pongue
Hã. Hã. Aham. Aham.
e, aí ele tinha uma irmã, a irmã dele devia ter uns 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim, 8, mas era nova, né.
Hã, uhum. Aham. Aham, criança.
E aí criança, exatamente. E e não uma criança tão grande, né, era uma criança, meio que assim, menor, mas obviamente com consciência e tudo mais. Aí, ela do nada, ela olha para mim e fala assim: "Nossa, mas como você é magrinho!".
Aham. <laughs> Uma criança te tocou tan Hã.
Aí, assim. <laughs> Uma criança, né, bem criança, chegar para você e falar, porque criança é sincera, então ela chega e fala: "Nossa, como você é magrinho!". Aquilo ali mexeu comigo, né, porque eu pensei: "Bom, foi sincero, ela falou do coração", e, assim, eu já sabia, eu, realmente, eu eu era muito magro, né. Quando quando mais novo, eu eu já tinha noção disso, eh, inclusive também tinha uma uma foto que foi muito marcante, assim, na minha vida, que as pessoas sempre brincaram, assim, sempre zoavam, e foi uma foto que tiraram, mas eu estava em uma posição muito estranha, né, que que acabou ficando pior, e, assim, mostra o meu braço, extremamente fino
Aham. É. <laughs> Aham. Aham. Aham. Hã. Uhum. Hã. Hã. <laughs> Hã.
né, e aí é uma foto muito engraçada, que o pessoal zoa vez ou outra, assim, o tempo passa eles ainda lembram dessa foto.
Magricelo. <laughs>
Magricelo, e, assim, o meu braço, realmente, estava muito, muito esquelético naquela foto, e e eu já sabia que eu era magro, mas depois daquele momento ali, eu falei: "Bom, alguma coisa precisa ser feita", né. <laughs>
Hã. <chuckles> Aí você começou, quantos anos você tinha?
Aí eu comecei, naquela ali eu devia estar com 18 anos, 18 anos, e aí, eu entrei, eu falei: "Bom", eu lembro que até na casa desse desse amigo, acho que tinha uns pezinhos ali, né, eu lembro que dali eu já comecei. <laughs>
Hã. Nossa gente, <laughs> virou sua cabeça mesmo, né.
Ali Exatamente, na Exatamente. Ali na casa dele eu já comecei, e aí, em 2009, então, eu entrei na academia, e foi muito curioso também que o meu 1º dia, eu lembro perfeitamente que eu fui fazer um exercício pra peito e eu não conseguia
Hã. Hã. Você foi logo começar com braço, peito, né, que todo homem faz né. <laughs>
Sim. Exatamente, to todo homem faz, e até hoje, né, para mim, eu acho que é o mais legal mesmo, é o dia de peito, assim, é o mais legal, porque, acaba, hã, você sai com a sensação de que você realmente está bem maior, né, porque o o músculo do peito é um músculo grande, então, quando você malha ele, você tem uma sensação boa. Mas aí, no meu 1º dia, então
Aham. Aham. Uhum.
eu fui fazer um exercício de peito, e eu lembro que, com peso mínimo, eu não conseguia fechar, eu não conseguia fazer o o movimento. Não conseguia fazer a 1ª repetição, né, porque o músculo ma magro e tudo mais, e com o peso mínimo eu não consegui fechar, isso no 1º dia.
Nossa! Aham. Nossa!
Mas, assim, eh, o curioso também é que, apesar de eu ter entrado em 2009, eu lembro que eu não fiquei muito tempo na academia, eu acho que eu fiquei 3 meses, assim, isso foi no início do ano, eu fiquei uns 3 meses. E depois eu saí, em 2009. Porém, em 2010 eu voltei, e aí eu voltei firme. Então, 2010 eu realmente levei a sério e eu lembro que foi um ano em que as pessoas começaram a falar: "Nossa, tá diferente, né, tá dando resultado". Eu lembro que teve todo toda aquela questão.
Hã. Aham. Ah. E você tomou algum suplemento pra aumentar a massa muscular ou nessa época não existia whey protein?
Aham. Já existia, só que assim, eu sempre tomei, nunca foi whey protein, mas foi hipercalórico, porque pelo fato de eu de eu ter aquele metabolismo acelerado e e ser
Hã. Aham. Aham. De ser magrinho.
É Exatamente, essa tendência de ser magro, então, eu sempre optei pelo hipercalórico. Inclusive, até hoje eu tomo hipercalórico com creatina. E
Aham. Com o quê? Com creatina, é. Aham.
Cre creatina. Uhum. E assim, eh
Você acha que a creatina cai o cabelo? <laughs>
<chuckles> Olha, no meu caso não foi a creatina não, deve ter sido outras coisas.
<laughs>
<chuckles> Mas, então, eu não eu não consigo falar, né, eu não consigo opinar sobre isso. Mas algumas pessoas falam, né, que que cai o cabelo.
Uhum. Aham. Aham, falo, mas não é provado, né, cientificamente. <laughs>
E e e eu não se Sim é, então não eu não sei, mas eu sei que realmente foi a a academia, é algo que faz parte da minha vida então, eu realmente não consigo deixar de ir. Obviamente, a de
E hoje você vai todos os dias na academia?
Não, não não vou todos os dias, porque, primeio que assim, eu eu não sou um robô, eu admito que existem dias que realmente não dá vontade de ir, não você está cansado, tem outras coisas para fazer, mas eu tento ir em uma frequência boa. Então durante a semana, eu tento ir ali, pelo menos umas 4, 5 vezes, na semana.
Hã. Hã. Não dá vontade, é. Aham. Aham. Ai, ué, 4 5 vezes é, você tira o fim de semana e o resto você vai todos os dias.
Ah, mas fim de semana é dia também, também conto, para mim não tem diferença não. <chuckles>
É, hoje em dia a academia abre 6h00 e fecha meia-noite todos os dias, né.
Exatamente, a academia que eu malho aqui ela é 24 horas e todos os dias.
Nossa, 24 horas.
Sim. 24 horas, todos os dias, não fecha, então domingo, é um dia normal e para mim, eu até acho que o domingo e o sábado é melhor, porque durante a semana você acaba tendo a agenda cheia, né, então faz mais sentido, em vez de investir o tempo na academia, você usar aquele tempo, que seria da academia, para fazer as suas outras atividades da semana e aí como sábado e domingo você tem o tempo mais livre, eu acho que faz mais sentido. Eu, por exemplo folgar uns 2 dias assim, durante a semana e usar o sábado e domingo para pra ir à academia, eu acho que é uma boa.
Aham. Aham. Aham. Aham. E você, eh, você está mantendo a sua musculatura ou você ainda tem aumento de volume e de força? Como que é? Porque você vai todo dia, né, você vai para manter ou você vai para melhorar, ainda? Porque, com tantos anos, eh, estou pensando assim: "Gente será que com 1 ano está de um jeito, ou com 3 está muito maior, com 4? <laughs>
Uhum. Sim. Então Sim, sim. Aham. <chuckles> E, mas é muito curioso curiosa essa questão, né. Hã
Hã. Aham.
Então, não não não tem essa lógica, na verdade, né. Como são 15 anos, a cada ano são 15 quilos a mais, não não segue essa lógica. Existe um momento que meio que, você tem um limite, e aí você precisa fazer algo diferente, né. Então, assim, eu nunca tomei nada não natural, e também nem tenho a pretensão disso, porque, os efeitos colaterais são muito ruins e piores, então não faz sentido. Eu também não não sou fã daquele corpo grandão, hoje eu sou eu sou bem satisfeito com com o meu corpo, mas como eu vou sempre, eu eu tenho o objetivo de sempre crescendo, né. Então, eu fico mudando a série, fico mudando os estímulos. O o meu defeito mesmo
Tem um limite. Hã. Aham. Aham. Paralisa. Hã. Ah. Aham. Sim. É. Aham. Uhum. Hã. Aham. Porque chega a um ponto que aquele aquela aquele peso ali, você já faz muito bem, e aí você tem que aumentar ou você tem que
Sim, sim. Exatamente. Aí a gente aumenta, muda o estímulo, mas é isso. Eu sou sou hoje eu estou satisfeito. <laughs>
Aham. Oh, que ótimo, muito bom. Gostei muito de saber sobre o seu hobby aí, tomara que <sniffs> você continue assim, né, com esse hobby porque é saudável, e muito obrigada pela pela conversa.
Sim, sim. Sim. Ah, com certeza. Então tá bom, até a próxima.
Até a próxima.